Iya, bener banget sih, Kak. Nah, kira-kira kalau misalnya dari cerita aku nih Kak, eee, menu menurut Kakak gitu ya, kayak bagaimana gitu cara membedakan informasi yang penting sama berita yang emang cuma bikin panik aja gitu, Kak?
Iya. Iya. Kalau aku sih sama kayak Kakaknya tadi ya, kita baca informasi jangan hanya dari 1 sumber. Apalagi kalau itu cuman baru berdasarkan opini orang lain gitu kan, Kak. Kan kadang-kadang media itu semua orang bebas beropini kan, Kak. Ada yang ahlinya, ada yang bukan ahlinya gitu kan, Kak. Dan kita juga enggak tahu sumber mana yang dia baca, yang dia ambil, gitu kan, Kak. Jadi memang kita harus bener-bener cari dari sumber yang memang tepat. Misalnya, eee, udah ada ininya dari Kementerian Kesehatan mungkin kan biasanya pasti ada juga medianya. Nah, jadi kita juga nggak panik. Dan satu hal yang mungkin dari cerita Kakak, bacanya jangan hanya berita buruknya, tapi juga gimana cara menanganinya kan, Kak, tapi yang sebenarnya kita perlukan itu kan, Kak? <chuckles> Bukan ya bukan hanya berita pla paniknya aja gitu sih, iya nggak sih, Kak?
Mhm. Mhm. Oke. Mhm. Mmm, mhm mhm. Iya iya, bener, iya, i Mhm. Mhm. Mhm. Iya, mhm mhm. Iya, betul. Mhm. Mhm. Mhm. Iya iya, bet Iya, banget. Oke, betul banget sih, Kak. Oke, bener banget sih, Kak, bener, jadi, ya, sepengalaman aku juga, eee, kayak kita sebisa mungkin gitu, eee, lihat sumbernya dulu juga ya, Kak, jadi apakah emang dari lembaga yang resmi atau yang jurnalis terpercaya, gitu kan, terus kayak kan cek lagi gitu kan faktanya, terus kayak perhatikan juga gaya bahasanya, gitu kan, apakah, eee, judulnya itu benar-benar provokatif atau misalnya kayak apa gitu ya, Kak, yang bisa dicurigai, terus kayak bandingkan juga, gitu kan, dengan sumber yang lainnya, terus kayak Terakhir sih
Heeh. Bener. Bener. Bener, setuju banget, Kak. Iya. Iya, setuju banget sih, Kak, a aku setuju bagian itu sih, Kak, bagian, eee, narasinya ya, pengambilan, eee, kata-katanya kan, Kak. Jadi, sampai yang provokatif gitu kan, Kak. Kan kadang-kadang sering ada berita yang hanya ingin viral, tapi dia nggak melihat dampaknya, gitu kan, Kak.
Literasi, mhm. Mhm. Iya, betul. Iya.